إمم.
فكلِّمني قُلت له بعد كام محاولة ورا بعض، قُلت له: "كريم عارف التفاصيل اللي قُلتها لك في المكالمة اللي قبل كده، هو أنا. احجز على كده، <chuckles> أنا ساعتين وهاكون عندك." <chuckles>
أنا باكمِّل عليها بسرعة. اخلص بقى أرجوك قبل ما تقطع تاني.
بالضبط، بس وحجزنا ال الأوتيل وعبال ما وصلنا وطلعنا طبعًا متدغدغين تمامًا، قضّينا طول اليوم نايمين، لإن إحنا الاتنين كُنّا سايقين في السِكّة وإحنا جايين، إحنا الاتنين ما نمناش طبعًا آآ، اللي هو آه، هاريّح هانام، بس عيني لا بترُوح في النوم ولا هو عينه بترُوح في النوم. بس
الأوتيل إمم. طبعًا. أكيد. طبعًا. بالضبط، وقلقانة برضه عليه وهو بيسوق بتاع لوحده وكده، فتبقي قلقانة
آه. بس بجد، من أمتع الرحلات اللي أنا عملتها مش بانساها.
طيب، احكي لي بقى الت التعب فِضِل مستمر؟